Ja, du, also mir fehlt doch ein bisschen so die Motivation in letzter Zeit, äh, Sport zu treiben. Und, ähm, ich mache es eigentlich total gerne und hatte da auch so, äh, eigentlich Routine drin, dass ich also mindestens 30 bis 45 Minuten dann, ähm, äh, Sport treibe, also am allerliebsten schwimmen oder sonst halt auch mal Yoga oder im Fitnesscenter, ne? Aber in letzter Zeit, ähm, kommt mir einmal halt, äh, die Zeit dazwischen, dass ich einfach zu viel zu tun habe, ne? Und dann verschiebt sich das so spät in den Tag, bis ich dann, äh, so weit bin, ähm, dass ich halt mir die Zeit mal nehmen könnte. Und dann denke ich mir so: „Okay, äh, jetzt habe ich ke auch keine Lust mehr“, ne? Und, ähm, ich merke aber auch, dass es äh, ich sitze halt den ganzen Tag vor 'n Schreibtisch, wenn ich das nicht tue, dann merke ich das, da macht sich das da fehlt irgendwas vom Tag und, ähm, äh, ja, wenn ich das 2 Tage jetzt nicht gemacht habe, dann, äh, ja, merke ich das auch im Körper, dass irgendwie jetzt muss ich immer 'n bisschen was mich bewegen, ne, irgendwas fehlt da. Und dann denke ich mir: „Okay, äh, die Zeit kommt mir dazwischen, aber wie kann ich denn mich trotzdem noch irgendwie motivieren, auch wenn ich halt wenig Zeit habe“, ne? Weil eigentlich mache ich das ja gerne und weiß auch, dass es gut für mich ist.
Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt, ja. Ja, klar. Ja. Ja. Du, das klingt erst mal an sich gut, dass du sagst: „Hey, Sport tut dir gut und möchtest du gerne machen. Äh, was würdest du denn sagen also klar, es kommt hier so 'n bisschen, ähm, dies das Zeitthema dazwischen. Wo also was was müsste sich ändern, damit es besser klappt?
Ja, also ich arbeite, äh, freiberuflich, ne? Ähm, da ist es halt manchmal 'n bisschen schwierig, äh, manchmal ist sehr wenig los, ähm, und dann, ähm, kommen plötzlich alle Kunden, äh, zusammen, äh, aus der Ecke und brauchen etwas vorgestern, ne? Also, äh, wenn das 'n bisschen geregelter wäre, ne, ich mein, ähm, dann wäre es halt einfacher, mich dann könnte ich mir einfach zu sagen: „Okay, ich gehe jetzt zu der und der Zeit", wie wie es dann auch, äh, 'ne Weile mal geklappt hat, ne. Ähm, aber das ist bei mir da halt so 'n bisschen, ähm, schwer zu sagen manchmal, ne? Ich versuche es halt immer, aber in letzter Zeit hat's halt echt, ähm da waren dann auch noch Zoom Meetings, die ich normalerweise so nicht of so oft habe, ne? Und, ähm, es hat dann irgendwie meinen ganzen Tag, äh, durcheinander geworfen.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, du, total verständlich. Jetzt sagst du so 'n bisschen Struktur täte dir gut, ne? Und das geht natürlich nicht so einfach, wenn du freiberuflich bist und da halt, ne, die Kunden dann so oder so da ankommen. Was wäre denn, wenn du einfach sagst, ne ich weiß nicht, also wie lange wäre denn du hast ja von Schwimmen gesprochen, wie lange ist denn so 'ne Sporteinheit? Wie l viel Zeit müsstest du dafür dir nehmen?
Genau. Äh, ja, es kommt drauf an, was ich mache. Also, äh, beim Schwimmen bisschen mehr, ne, obwohl, wie gesagt, ich hab ja den Vorteil, äh, hier in der Anlage, wo ich wohne, da ist der Pool, äh, dabei und also ich brauche eigentlich nur die Treppe runterzugehen, dann bin ich am Pool. Ähm, und dann äh, das Fitnesscenter ist auch dabei. Ähm, und wenn ich Yoga mache, mach ich das halt, äh, in der Wohnung, ne? Also, äh, Yoga geht am schnellsten, weil ich dabei wirklich nur meine Matte eben mal auslegen muss und ich habe da schon, so, na, Yogaübungen, die ich dann eigentlich immer mache. Das dauert so 1/2 Stunde. Äh, Fitnesscenter auch 1/2 Stunde und schwimmen meistens 'n bisschen länger, weil ich mich dann anschließend noch gerne in 'n Jacuzzi setze, ne, und, ähm und ich das auch absolut gerne mache, sodass ich dann auch halt auch mal bisschen länger schwimme, ne? Also da würde ich sagen, so 45 Minuten, ähm, bis 1 Stunde muss ich mir schon Zeit nehmen dann, anschließend noch duschen und so, ne, bis man dann wieder am Schreibtisch sitzt.
Mhm. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Ja. Mhm. Das ist allerdings jetzt trotzdem eigentlich 'ne ganz überschaubare Zeitspanne, ne? Was wäre denn, wenn du sagst: „Mir ist es schon wichtig, also es ist 'ne Priorität, Sport zu machen?" Das ist ja dann auch besser, ne, den Kopf frei zu haben und so weiter und so fort für den Tag. Wenn du doch einfach diese Sporteinheit einfach zum Beispiel in den Morgen setzt und sagst: „Diese Stunde ist dafür geblockt und danach kommen die Klienten.“ Oder wenn du sagst: „Ich will mir 'ne Stunde Arbeitszeit freihalten, für wenn da Klienten sind, die wirklich so brennende Probleme haben, die gelöst werden müssen." Also eine Stunde und dann kommt aber eine Stunde Sport und dann kann ich weiterarbeiten. Weil es klingt ja so, als würde dir halt die Struktur fehlen, ne? Und dann machst du halt einfach die Klientenarbeit, aber eine Stunde ich meine, ne, zwischendurch Sport zu machen, da können die Klienten ja nix sagen. Du könntest ja auch auf der Toilett äh, ja, gut, n keine Stunde, ne? Aber ich meine, du könntest auch, äh, irgendwas machen müssen, ähm, was was sonst also, ne, dass sie nicht von dir erwarten können, diese eine Stunde auf die Minute da zu sein, ne? Und genau.
Mhm. Ja. <laughs> Okay. Ja, ja, klar, ne? Ich meine, ähm, äh, es kommt ja auch nicht immer vor und, äh, gut, manchmal brennen die Sachen auch wirklich, aber es ist ja auch wä wirklich, äh, 'ne Ausnahme, wenn halt, äh, mal nichts 'ne Stunde warten könnte, ne? Es sei denn halt, wie gesagt, äh, diese Zoom Meetings, daf das nervt mich immer so, weil, ähm, ich fang eigentlich, ah, äh, äh ich bin eher so 'ne Nachteule, ne, ich fang relativ spät an. Und, ähm, äh, dann, äh, wenn da solche, äh, Meetings reinkommen, die 'ne Stunde gehen, ne, dann ähm, dann haut das immer so meinen Tag durcheinander, ne? Ansonsten, weil, äh ich mache das auch gerne so, wie du das, äh, beschrieben hattest. Also ganz am Morgen anfangen ist nicht so toll, weil, äh, wie gesagt, ich stehe relativ spät auf und bis ich dann mal so, ähm ich mache das eigentlich so, wie du es gesagt hattest. Ich ich mache eigentlich eher so leichte Arbeit erst mal, ne, so E-Mails checken und dann halt mal schauen, ob irgendwie was, äh, da ist, was was sch was ich mal schnell erledigen kann. Und dann gönne ich mir praktisch diese, äh, äh, Sportpause und dann mache ich halt weiter mit Sachen, wo ich dann halt 'n paar Stunden für brauche, ne? Aber, ähm, ja, also, ähm
Genau. Ja. Mhm. Mhm. Ja, super. Genau.
Ah, ja, und ich meine, wenn ich jetzt wirklich ins, äh, Fitnesscenter gehe, da muss ich mich auch irgendwie manchmal so, ähm, a selbst anstoßen, weil das, ähm, nicht unbedingt so ah, ja, da gucke ich immer auf die Uhr und freu mich dann, wenn's vorbei ist, <chuckles> wenn da auf dem Laufband bei. Und beim Schwimmen ist es genau das Gegenteil, ne? Das macht mir richtig Spaß, ne?
Ach so. Ja, aber was wäre dann damit, wenn du halt den Fokus mehr aufs Schwimmen legst? Wenn du sagst: „Vielleicht zweimal die Woche schwimmen, einmal Yoga und auch nur einmal ins Gym oder zweimal, ähm, Yoga, zweimal schwimmen und nur einmal ins Gym", wenn du sagst: „Das ist natürlich gut für den Muskelaufbau." Also, ist natürlich gerade für Frauen auch sehr wichtig zu machen, ne, weil es sowohl Muskeln als auch Knochen stärkt. Nur wenn es dir wenig wenig Freude bringt, ähm, dann reduziere es doch einfach auf einmal die Woche und f fokussier auf die anderen Sachen mehr.
Mhm. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich auch egal, ne? Ich meine, ähm, äh, Fitnesscenter ist eher so bei wenn wenn's mal überhaupt hier regnet, was ja nicht allzu sa oft vorkommt, dann gehe ich meistens ins Fitnesscenter und ich könnte eigentlich auch, äh, nur an 'n Pool gehen, weil, äh, der ist, äh, das ganze Jahr über beheizt, ne? Das ist also auch zu machen und das ist auch immer so meine 1. Wahl und Yoga kommt dann meistens ins Spiel, wenn ich wirklich, s äh, sage: „Okay, es ist jetzt schon irgendwie, äh, 4:00 nachmittags, bis ich dann, äh, jetzt die Zeit finden kann“, ne? Und dann sage ich mir manchmal: „Okay, äh, muss ich zumindest 'n bisschen bewegen, dann roll ich mal schnell die Yogamatte aus“, ne? Ähm, aber eigentlich, äh, bringt mir das Schwimmen eigentlich am meisten, das merke ich auch, ne? Weil
Ja. Mhm. Ja. Ja, super, dann hast du doch da schon Klarheiten, dann kannst du da den Fokus drauflegen. Und es ist doch auch klasse, wenn du sagst: Ne, morgens, ne, st du bist eher 'ne Nachteule, dann machst du morgens vielleicht 'n Stündchen, so in den Tag kommen, bisschen entspannte, ne, Adminarbeit oder irgendwie 'n bissel was, ne, so wegräumen, aber noch nicht wirklich die schwere Kli oder anstrengendere Klientenarbeit. Dann legst du wirklich den Fokus auf Sport, aufs Schwimmen gehen. Und danach kommst du ja im wahrsten Sinne des Wortes erfrischt wieder aus'm Wasser und kannst sagen ne, ich weiß nicht, vielleicht noch 'n Frühstück oder was auch immer, vielleicht hast du's aber auch schon vorher gemacht und dann kannst du richtig erfrischt an die Arbeit gehen und, ähm, genau, loslegen.
Mhm. Genau. Ja, das ist doch schon mal 'ne gute Idee, ne? Und ich glaube, ich muss mir dann auch irgendwie so 'n so' n Ziel machen ob g äh, oder geben, hier, okay, wenn's jetzt 1 Tag mal ausfällt, ist okay, aber dann, äh, nicht doch noch 'n Tag, ne? Weil, ähm, äh, das merke ich dann echt in meinen Knochen, dass ich dann wirklich dann auch mal sage: „Hey, ähm, äh, das hat jetzt hier, ähm gestern hast du nichts gemacht, also es ist jetzt irgend so auch d auch absolute Priorität, es sei denn, es brennt irgendwie bei Kunden was, dass ich das dann wirklich auch, äh, dann so durchziehe und sage, ‚okay, wenn's einmal ausfällt, äh, ist in Ordnung, aber nicht zweimal hintereinander‘,“ ne?
Ja. Genau, und es ist wirklich der Fokus da, ne, also Prioritäten setzen, weil wenn du sagst, es ist immer die Klientenarbeit, die die Priorität hat, dann wird da immer was sein, weißt du? Wenn du aber sagst, „Sport ist wichtig, das ist 'ne Priorität,“ dann wirst du da anders Zeit für finden, weil, ne, mal ganz ehrlich, ähm, Klientenarbeit ist die werden nicht 24/7, äh, alles brennen. Das heißt, ne, es ist eigentlich immer möglich, das mit dem Sport zu machen und ich finde es gut, was du gesagt hast, wenn du's einmal auslässt, ist noch in Ordnung, also dir da auch so 'n bisschen so 'n Puffer zu geben. Aber 'n 2. Mal passiert dann nicht, weil du weißt, dass es dir guttut. Du weißt, dass es ja letztendlich dann auch 'ne positive Auswirkung auf die Arbeit hat, ne, weil das ist ja in Studien belegt, dass Bewegung, Sport einfach auch wahnsinnig wichtig für die geistige Betätigung letztendlich ist.
Das stimmt. Mhm. Das stimmt, ja, klar, ich fühle mich auch immer viel besser, ne? Ich ich wenn ich das wirklich mal, äh, ausfallen lasse, ähm, ich merke es nicht nur, i ich fühle mich auch total irgendwie äh, jetzt nicht Schuldgefühle, aber es wie ich glaube, das habe ich schon erwähnt vorher, es fehlt irgendwas Wichtiges in meinem Tag, ne? Und ich bin dann auch viel besser drauf, ähm, anschließend, ne, wenn ich halt, äh, mich 'n bisschen bewege, komme und, ähm, halt dann, äh, beim Schwimmen auch an die frische Luft, ne? Und dann kommt man halt auch ganz, äh, ganz anders wieder. Ähm, das ist praktisch so, dann fühle ich mich: „Jetzt, f fängt mein Tag erst an.“ Ich habe jetzt alles, ähm, so gemacht, ne, äh, bin ganz gut drauf und dann kann ich auch so richtig loslegen, ne? Ja, also
Ja. Mhm. Ja, super. Es klingt doch echt gut und wie sch wie schaut's jetzt aus, nachdem wir uns unterhalten haben mit der Motivation? Also meinst du, es wird was werden?
Ne Ja, ich glaube auf jeden Fall, du hast mich jetzt echt, äh, äh, gut zu mir gut zugeredet und mich auch, äh, richtig da zu mehr motiviert, äh, dabeizubleiben, auch wenn's mal echt, äh, viel zu tun gibt.
Ja, ach, das freut mich doch total und dann freue ich mich auch schon von dir zu hören, vielleicht mal 'n Update zwischendurch, wie's geht, wenn du da, ähm, wirklich auf den Sport fokussierst und frisch und munter in den Tag startest und ja, vielleicht einfach mal so nach 'ner Woche, wenn's gut geklappt hat, genau, kannst du's mich einfach wissen lassen.
Mache ich. Auf jeden Fall. Dankeschön!
Mach's gut.
Ja, tschüss!